Hmm. Eee, pasti pernah ya, apalagi kalau misalnya di bulan itu kayak ada berbagai macam kegiatan me yang mendadak, yang sekiranya duit kayak eee, misalnya kan aku ikut ini ya berbagai macam, eee, himpunan organisasi dan, kan biasanya kan ada kayak beberapa acara yang butuh dana kan ya, jadi kayak minta buat anggota-anggotanya buat, eee, bayar uang kas, atau kayak bayar apa, gitu, kegiatannya. Ya, itu kan cukup menguras dompet ya, jadi itu sih yang kayak bikin aku susah buat ngatur duit lagi, gitu. Tapi kalau dari Kakak, gimana?
Hmm. <chuckles> Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Oh, gitu. Kalau aku, eee, memang sempat mengalami kesulitan Kak, untuk menabung, karena godaannya tinggi. Eee, iya, maklumlah perempuan ya, eee, kalau lihat barang lucu dikit atau barang bagus dikit, itu bawaannya pengen beli hmm, apalagi online kan. Wah, itu bisa belanja gila-gilaan. <chuckles> Pakai promo gitu kan, apalagi gitu. Nah
Hmm. Iya. Hmm. <chuckles> Iya. Hmm. Iya. Kaya online gitu ya? Hmm. Iya. <chuckles> Iya. Iya, itu kayak ada bisikannya enggak sih? Di kuping kiri kanan itu?
Kenapa?
Ada kayak bisikan, kuping kiri kanan, bisik bisikan gitu? Ya. <chuckles>
<laughs> Iya sih, eee, dari kiri kanan terus masuk ke hati, gitu kan. <laughs>
Iya, kayak gitu kan jadinya.
Heeh. Iya, jadi, eee, ya, akhirnya saya eee, berprinsip bahwa eee, a ya udah, eee, pengelolaannya pakai pra persentase yang tadi saya bilang itu, eee, kalau sudah dialokasikan, ya udah enggak boleh diutak-atik lagi, gitu. Eee, juga enggak boleh tambal sulam, misalnya, eee, biaya operasional, eee, udah tinggal dikit nih, eee, sedangkan kita butuh untuk, eee, misalnya pergi ke mana-mana, eee, butuh ongkos transportasi, kita ambil dari dana darurat, ya itu juga enggak bagus, begitu. <chuckles>
Hmm. Hmm. Hmm. Mmm, oke. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Iya. Hmm. Iya, itu emang enggak bagus sih pakai dana darurat. Jadi, kalau emang kita udah tetapin buat tabungan atau darurat ya kurasa jangan dipakai kan, ya.
Hmm.

Oh gitu April ini, Kak? Tahun ini?
Heeh. Iya April tahun ini jadi masih emang masih belajar banget iya, cuman dari dulu, eee, dari tahun lalu emang kayak sempet belajar dikitlah tentang, eee, investasi gitu kan ya dan juga dari temen juga ada yang ngajarin gitu, tapi kalau tentang kayak atur uangku sendiri itu masih baru gitu.
Oh gitu, oh. Mhm. Oh gitu. Oke kalau investasi kan biasanya kita, eee, diberi apa ya, mmm, diberi kriteria gitu apakah kita orangnya konservatif atau agresif, atau yang, eee, bisa tahan dengan resiko tinggi seperti itu kalau, Kakak, apa?
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Iya. Iya aku lebih ke konservatif jadi aku emang kayak main aman aja iya main aman nggak nyari yang tinggi-tinggi resikonya, heeh, karena kan masih muda ya takutnya kalau aku kayak nyari yang tinggi resiko entar langsung rugi banget gitu ya.
Konservatif. Oh gitu. Oke oke. Heeh. <laughs> Iya sih ya, kalau saya tipenya juga konservatif jadi, eee, mas es masih belum berani untuk ambil resiko tinggi sih, soalnya kalau resiko ting eee, apa kalau resiko tinggi memang pengembaliannya juga tinggi, tap eee, sepadan gitu ya tapi rasanya kalau, eee, kehilangan uang yang begitu besar kayaknya masih belum siap <laughs> gitu.
Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Iya. Iya. Mmm. Iya. Iya makanya kan, jadi mungkin aku bakal mulai agresif tapi itu masih lama waktunya, karena sekarang kan aku masih kurang ya penghasilannya iya masih dikitlah gitu jadi, ya sebisa mungkin kita main aman aja yang konservatif bukan yang agresif.
Oke. Mhm. Iya.

Iya begitu. Servis saja itu pun juga udah berapa ya, eee, dananya. Mhm, makanya aku e
Mhm. Iya. Nggak mahal kalau emang gadgetnya itu agak susah buat garansi servisnya. <chuckles>
Iya makanya. Nah ini pertanyaan terakhir, Kak, apa pentingnya menabung sejak dini untuk masa depan, Kak?
Mmm. Betul. Wah, aku rasa sih penting banget nggak sih karena kayaknya semua orang tuh emang kayak harus diajarin buat menabung dari kecil ya, supaya dia dari kecil tuh nggak boros kan pengeluarannya. Ya, jadi mungkin aku kalau misalnya punya anak kecil ya aku bakal ngajarin gimana cara menabung. Mungkin kayak beliin dia, apa namanya, celengan gitu kan ya. Celengan yang bisa dimasukin duit gitu kan, jadi biar dia belajar sendiri gitu gimana cara menabung, gimana cara dia buat, eee, mengatur duitnya, duit jajan buat minggu itu, supaya dia bisa lebih i independen nantinya gitu.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm? Oke. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, dan dia juga e dia juga bisa merasakan hasilnya nanti ya, kalau tabungannya sudah banyak terus dia keluarkan dari celengan wah itu perasaannya seneng banget tuh. <chuckles>
Kalau dari Kakak giman Mhm. Iya. Iya. Iya pasti kan, kalau pas dibuka terus ternyata, "Wah, ada 1.000.000.000," gitu. <chuckles>
Heeh. Iya, <chuckles> amin. <chuckles> satu miliar. <chuckles> Iya.
Tapi kayaknya nggak mungkin segitu ya. Iya. <chuckles> Iya, jadi kan pasti bakal pengalaman yang cukup bagus buat dia gitu kan, jadi suatu pelajaran yang bagus sih.
Mhm.

Halo, selamat pagi, Kak.
Iya, selamat pagi juga, apa kabar?
Alhamdulillah baik, kalau Kakak?
Sehat, Kak, eee, tadi, eee, udah ini, Kak, ya, udah ngobrol-ngobrol ya, seperti itu ya, eee, sekarang kita ketemu lagi. <laughs>
Oke, mantap. Heeh. Heeh. Iya, sudah, sudah. Nah. Oke oke, terus, eee, kira-kira kita mau bahas apa nih sekarang?
Heeh. Eee, kita bahas tentang menabung gimana, Kak?
Oh, oke, boleh tentang menabung ya, eee, mungkin karena ini juga udah kayak mau akhir bulan, jadi aku rasa menabung itu bakal makin penting, nggak sih? Karena kan kita makin menuju akhir bulan itu makin menuju uangnya menipis, ya. <chuckles> Iya. Iya, karena kan gitu, jadi ya, mungkin kalau dari aku sih, kita itu memang sih ya, harus kayak menyisakan beberapa, sebagian duit dari penghasilan kita buat ditabungkan, ya. Mungkin kalau nggak ditabung buat investasi, gitu ya, tapi mungkin kalau menurut aku sendiri sih, eee, kalau misalnya kita masih muda dan mungkin dari penghasilan masih belum 2 digit ya, mungkin kalau untuk investasi itu lebih baik ditunda dulu, Kak. Jadi kalau aku tuh lebih lebih mutusin buat nabung dulu, gitu, karena kan kalau investasi itu kan dia nggak mungkin untung terus kan, pasti ada ruginya, gitu. Jadi, ya kalau yang aku pelajarin dari beberapa content creator di, eee, internet gitu, biasanya tuh kalau mau mulai investasi berarti kita harus ada duit yang kalau misalnya kita rugi, ilang duitnya, kita nggak bakal ngerasa apa-apa, gitu. Kayak nggak ngerasa nyesel atau ngerasa marah, sedih gitu kan ya, karena ya itu buatnya emang kita sepelein kan, gitu loh. Jadi mungkin dari pembagiannya adalah ada duit buat, eee, yang pokok, ada duit buat tabung, dan ada juga duit buat yang, eee, investasi itu kan ya, jadi duit investasi itu terakhir, yang paling bawah, gitu.
Mhm. Mhm. Betul. <laughs> Biasanya begitu, ya. <laughs> Heeh. Mhm. Mhm, Mhm. Betul. Mhm. Mhm. Oh, oke. Oke. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Oh, oke. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Oh. Oh, begitu. Oke. Kalo Kakak, metode atau cara menabung seperti apa yang paling cocok dan mudah untuk Kakak?
Iya. Mhm.